Also, ist das schon mal so auch für deine Freunde oder für irgendwelche weiteren auf jeden Fall dein 1. Tipp: „Schau einfach mal, wie viele Stunden du eigentlich am Handy sitzt.“
Äh, genau, dass man sich das erst mal bewusst macht, wo wie viel Zeit man darauf, äh ja, am Handy verbringt und, äh, das dann erst mal selber merkt, was das doch eigentlich bedeutet, wenn man das jetzt einfach mal für 1 Woche hochrechnet, wie viel Stunden man letztendlich am Handy verbringt.
Boah. Aber bist du zuf also, generell dann auch unzufrieden gewesen, dass du so viel am Handy, ja, gehangen hast und w mal dachtest oder hast dir auch vielleicht selber die Schuld gegeben: „Ja, vielleicht möglicherweise hätte man die Zeit besser nutzen können.“ oder hast du das gar nicht mal so wirklich, ja, in Betracht gezogen? Oder vielleicht hat's dich auch gar nicht interessiert.
Hm. Äh, tatsächlich hätte ich das so sofort unterschrieben. Es war nämlich echt das Problem, dass ich so viel Zeit dadrin geopfert habe und mich immer gefragt habe: „Wo geht eigentlich meine Zeit am Tag hin?“ Und, ähm, was mich besonders gestört hat, war, wenn ich grad auf Instagram, äh, unterwegs war und auf TikTok und dann war man in diesem Modus drin und ein Video nach dem anderen geschaut und man kam gar nicht raus. So, das, ähm und dann teilweise auf einmal 'ne 1/2 Stunde weg aus'm Nichts, obwohl ich gefühlt gar nichts angeguckt hatte und das hat mich schon sehr gestört.
Mhm. Und war das auch in so 'ner Zeit, wo du ja, die Zeit auch wirklich gebraucht hast, um beispielsweise Projekte zu Ende zu machen oder nervige Aufgaben zu erledigen? Oder war das meistens sowieso schon in einer Zeit, wo du so oder so dir einfach Freizeit genommen hättest?

Hm. Ja, das, äh, ist natürlich 'n sehr spannendes Phänomen, was du ansprichst, weil sicherlich haben auch andere irgendwie so 'n Problem, um ja, vielleicht mit diesen Rückschlägen so 'n bisschen umzugehen und mal so 'n bisschen das sitzen zu lassen, dass man das wirklich vielleicht nicht so ganz dolle vermisst, wie man's irgendwie davor getan hat. Aber hattest du denn noch danach nach dieser Zeit auch Rückschläge? Ach, ja, würde man so nennen theoretisch, aber, ähm oder hast du das dann seitdem in Griff bekommen nach diesen Zeiten.
Hm. Ne, da das ist tatsächlich sehr tagesformabhängig, ähm, wie das Ganze läuft. Äh, es gibt durchaus Tage, und es gibt nun mal auch Regeln, die ich mir dann schon gesetzt habe, dass ich zum Beispiel schon mal, äh, nicht zu spät abends noch als am Handy hängen oder morgens nach 'm Aufstehen direkt drangehen, versuche ich auch zu vermeiden. Aber ich will mich jetzt hier gar nicht als etwas Besseres darstellen, weil es klappt bei mir auch nicht hundertprozentig und, ähm, ich merke aber trotzdem, dass es so allgemein diese Regeln sich zu stecken, schon mal guttut, äh, weil man dadurch so ab und zu zumindest drauf verzichtet und eben dann 'n paar Stunden mehr Leben hat. <snorts>
Mhm. Ja, klar.

Aber das ist ja generell immer interessant zu wissen, ob du jetzt beispielsweise bewusst dir die Zeit einschränken möchtest oder ob du trotzdem so ein ja, so 'ne Balance fi finden kannst zwischen, hm, ja, „Man hängt jetzt zwar am Handy und man ist, äh, dem auch bewusst, dass man Zeit vertrödelt, aber trotzdem ist man halt produktiv währenddessen.“ Also, dass man quasi, ja, die eine 1/2 Stunde, die einem da flöten geht, trotzdem irgendwie nicht so vermisst? Also, denkst du, so was könnte es geben oder ist das so oder so per se immer Zeitverschwendung, wenn man beispielsweise auf so Short-term-content, ja, bisschen sich bezieht?
Mhm, ich würde es jetzt nicht per se als komplette Zeitverschwendung ansehen, weil am Ende des Tages, warum macht man das? Weil es einen ja in dem Moment unterhält, ähm, und man ha l kann ja lachen und, äh, man schaltet da durchaus auch mal vom Alltag ab. Also, äh, ich bin jetzt nicht so, dass man, äh, konkret sagt: „Äh, es ist immer nur negativ zu sehen.“ Ähm, man sollte halt nur schauen, dass es so sich 'nen Maß hält und, ähm, wenn man da ha halt zu viel Zeit rein investiert und irgendwie gar nicht mehr weiß, was man irgendwie alles gesehen hat und sich danach vielleicht sogar schlecht fühlt, weil man die ganze Zeit nach diesem nächsten Dopaminschub sucht, dann ist es vielleicht echt so am Zeitpunkt, äh, wo man mal so 'n bisschen das Ganze reflektieren sollte.
Ja. Mhm.